Ma s software, ehm, in assoluto eh, vabbè, quello non lo so. Io
Difficile, lo so. <chuckles>
vabbè, io di direi, vabbè, ehm, il sistema operativo di Windows, poi ci son tutti vabbè, tutti t tutti tut gli applicativi che ci vengono che vengono dietro, ce certi li uso. Non sto ci sto sto ho usato programmi un po' così per sperimentare, ho usato programmi di di videografica, anche i programmi di CAD ho provato, una volta, AutoCAD.
Tutto, <chuckles> okay. Wow, cioè, hai provato praticamente tutto, quindi, mi stai dicend
Ho provato AutoCad a a utilizzarlo, a vedere un po' ma sì, per curiosità, anche molto per curiosità. E poi, però, devo dire che, facendo tutte queste cose qua, per carità, magari non mi son specializzato in niente di di in pa però c'ho una buona manualità. Oggi riesco a fare a fare operazioni veloci, cos insomma, riesco a smanettare abbastanza, così, nei nei nei nei nei programmi principali, nelle cos applicativi vari.
Mh-mh. Cert Cioè, ormai, praticamente, è una tua cultura esatto, praticamente, e ehm e ti fa comunque onore perché, no cioè, ci sono poche persone che hanno vissuto questo percorso e possono dire di arrivare ad avere così tanti anni di esperienza su un settore così
<coughs> No, no, ma io ma no, me ne rendo conto, effettiva ma, ancora oggi, mi interessa molto mi interessa molto dei momenti, magari, mi viene un po' da dire: "Bah, adesso," ehm, ma ma adesso, poi, m'ha imbardato di di di co poi, adesso, c'è tutto il mondo di internet ed adesso mi piacerebbe anche approfondire il discorso del dell' AI, no, dell'intelligenza artificiale.
Certo. Eh, infatti, te, come la vedi, il discorso l'integrazione l'IA, quindi intelligenza artificiale, all'interno dell'informatica? Cioè, magari, sì, devi ancora, mhmm, comprenderla appieno, ma dal punto di vista cioè le p tue le tue prime sensazioni quali sono?
Certo.